E li apriamo, no cioè ci apriamo, uhm, fino a un certo punto se se secondo le persone che ne so magari con un collega, no, ti apri però cioè non è che gli vai a raccontare i fatti personali, no, o con degli amici e ti apri un po' di più però magari fino a un certo punto, no, magari proprio le cose più intime, no, e penso che come dici te anche con un partner tante cose, ehm, bisogna anche perché poi dopo p potrebbe finire, no, come come co co come è successo, no, immagino, no, nella tua ne ne nella tua villa che che
Sì. Mh-mh. Sì. Mh. Eh, sì qui non c'è cosa peggiore di quando al termine di una relazione ti vengono rinfacciate alcune alcune cose. Lì veramente mi domando e dico: "Ma con chi sono stata?" Perché quando tu
Cert ma poi al d al d al di là di questo qui anche cioè sapere che quella persona che poi dopo si diventa estranei, no, proprio emotivamente, no, anche se c'hai che se se se c'hai convissuto, se c'hai passato un periodo più o meno lungo della tua della tua esistenza, che che che sappia, no, delle cose tue intime personali, magari dei segreti, che ne so a a an anche cose magari di che che mhmm, di famiglia no, cose un po' particolari, un po', ehm
Ah-ah. Mh. Eh, sì. Mh-mh. È brutto è bru Mh-mh. Eh, uhm, io proprio a questo alludevo. Il fatto che ho smesso di raccontare proprio tutto tutto tu a volte io lo facevo in maniera ingenua, no, proprio per per sfogarmi.
Eh, sì. Cert Eh, anche perché sai sta con una persona con cui a parte quello lì anche se è una persona cioè che di pensi che non ci debbano essere, ehm, segreti, no, non ci devono essere certo, certo bisogna che insomma che sappia tutto di di noi, no, però invece no, come dici tu, ehm Che poi lo sai che, c'è, che poi dopo alla fine <chuckles> come cioè tipo adesso mo' sembra brutto quello che ti sto dicendo, no, a e poi anche an anche noi lo siamo per loro, no, per i nostri, ehm, partner, ma eravamo dei perfetti sconosciuti prima di incontrarci.
Segreti, filtri, esatto esa Mh-mh. No, no, no, alcune cose ho imparato che Per me Dimmi. Mh-mh. Mh-mh. Mh, è vero, <chuckles> è vero, è ve
Capito, e quindi cioè tu ti cioè ti prendi uno ti prendi un uno sconosciuto, ehm, e e t e e te lo metti dentro casa, no, ci vuoi vivere insieme, no, eh, eh, capito, quindi
Eh sì, certo, certo detta così mi sembra un po' estrema, però insomma step by step, insomma conoscendoci, facendo e dicendo, ehm, arrivi al punto tale Certo, arrivi al punto tale da Chiaro.
Sì. No. E certo. Però Hai capito il concett p p p però però il concetto cioè io adesso l'ho l'ho l'ho l'ho estremizzato, no?